अ, मैं ना एक अ, ऐसे इंसान हूँ कि मतलब मैं स्वयं को बहुत बेहतर बनाना चाहती हूँ। लेकिन, जब कोई मेरी आलोचना करता है ना तो मेरा मन जो होता है ना वो विचलित हो जाता है। और कई बारी ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, कई बारी अपना अ, एक अपमान-सा महसूस होने लग जाता है। तो ऐसे में मैंने अ, बहुत कोशिश करी है कि मैं शांत रहकर आलोचना सुनूँ। तो अ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश ज़ लेकिन मैं उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाती और मैं उन्हीं की आलोचना सुन के बहुत अ, जैसे कहते हैं ना ताना अ, तनाव में आ जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं उस टाइम पे क्या करूँ। और ये जो आलोचना होती है, कहीं न कहीं ये मेरे मानसिक पे बहुत ज़्यादा असर पड़ती है क्योंकि जैसे कि मुझे बहुत सोचने की आदत है कि मैं कैसे करूँ और मतलब उ जब कोई मुझे बोलता है कि आपने क मतलब कोई मेरी आलोचना करता है तो मैं उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ और फ़िर मेरा ध्यान जो होता है ना वो अ, उन्हीं की तरफ़ चला जाता है कि ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है क्या पता मेरे में ही कुछ ग़लत है या फ़िर आत्मसन्देह होने लग जाता है कि क्या पता मैं ही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक मेहनती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे मतलब ब बहुत ही ज़्यादा बार-बार खींच लेती है वो है एक आलोचना। और जब कोई मेरी ग़लती बताता है या जब कोई मेरे काम पर उँगली उठाता है तो मैं ऊपर से भले ही चुप रहती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर ना मुझे बेचैन हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है कि और कहीं न कहीं मैं ख़ुद को कमतर महसूस करने लग जाती हूँ। तो अ, आप कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अ, इस चीज़ से बाहर निकलूँ कि और अ अ, आलोचना भी सुन लूँ और अ अ, मतलब उस चीज़ का सामना भी कर सकूँ कहीं न कहीं?
हुँ, हुँ। हुँ। जी, समझ रहा हूँ। हुँ देखिए, बिल्कुल मुझे समझ आ रही है आपकी परिस्थिति। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा सुझाव दे पाऊँ और देखिए इस परिस्थिति से आपको निकाल पाऊँ। देखिए सबसे पहली बात आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि जब आलोचना होती है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? आप थोड़ा विस्तार से बताइए ये चीज़। ड
जी। अगर मेरी कोई आलोचना करता है तो मेरा सबसे पहले जो ध्यान होता है वो यही जाता है कि मैं नकारात्मक में जाती हूँ। मैं ना कभी मतलब ये नहीं समझ पाती अ, मतलब ऐसा होता है कि मैं ख़ुद को इतना मजबूत बनाना चाहती हूँ कि जब कोई हमारी आलोचना करे ना तो मैं उसमें अपमान नहीं बल्कि एक सीखने का अवसर समझूँ उस चीज़ को लेकर। लेकिन, अ, वो चीज़ मैं नहीं कर पाती। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जब कोई मेरी आलोचना कर रहा है तो मेरे अंदर एक नकारात्मकता आ जाएगी और मुझे ऐसा लगेगा कि सामने वाला मेरे साथ जान के कर रहा है और वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी प्रतिक्रिया पहले यही होती है कि मैं उनको उ या तो उनका स अ, उनको सामने से बोल दूँ कि आप मेरी आलोचना मत करो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं सामने वाला अ, बुरा ना मान जाए, रिश्ते पर असर ना पड़ जाए। तो कहीं न कहीं मैं उस टाइम पे चुप रह जाती हूँ। लेकिन फ़िर कहीं न कहीं ना ये मेरे को अंदर से अ, एक खोखला कर देता है ये चीज़ें सोच-सोच के कि मेरी वो आलोचना कर रहा है और और इससे मेरा जो मन होता है ना वो बहुत भारी लगने लग जाता है और मैं मुझे ख़ुद को ही नहीं समझ में आता कि मैं उस चीज़ का कैसे सामना करूँ। और जब कोई मेरे से ऊँची आवाज़ में बात करता है तो मेरा जो अ, कहीं न कहीं ना आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचती है मेरे। तो मैं कैसे इस अ, मतलब ऐसा होता है ना कि मैं कैसे इस च अपनी भावनाओं पर एक नियंत्रण रख सकूँ कि मैं कैसे उस चीज़ का सामना कर सकूँ। और अ अ, ऐसा होता है ना कि कभी-कभी अ, मुझे कोई मैं किसी को बात बता रही हूँ तो तो बीच में मेरे को रोक के टोका जाता है। तो वो भी मैं एक मतलब सामने वाले की चाहे मैं मान सकती हूँ कि वो भावना अलग हो सकती है, लेकिन मैं उसको आलोचना की तरफ़ से ही लेती हूँ कि अ, वो समझते हैं कि जो मेरी चुप्पी है न वो कमज़ोरी बन जाती है और कहीं न कहीं उसका उस चीज़ का लोग बहुत फ़ायदा भी उठाने लग जाते हैं।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देखिए बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। आप मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि आप चाहेंगे कि वो सुझाव दे आपको या सिर्फ़ बात बताएँ? क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है ना कि मैं समझूँ कि आप क्या चाहते हैं?
जी, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सुझाव अ, चाहिए कि उस चीज़ को लेकर। लेकिन, अ, वही होता है ना कि मैं अ, जब अ, कोशिश करती हूँ कि सामने वाला उस चीज़ को सुझाव दे, लेकिन कई बारी ऐसे लोगों का सुझाव देने का तरीका होता है जिसमें एक आलोचना हो रही होती है। वो सुझाव नहीं होता, वो एक अ, जैसे किसी को नीचा दिखाने वाले काम हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि मेरे को कोई सुझाव दें लेकिन एक सकारात्मक रास्ते की तरह दे, कि आपको काम करना है, आपने ठीक किया है। लेकिन ऐसा होता है ना कि कई बारी जो मुझे सुझाव दे रहे होते हैं वो मुझे कहीं न कहीं नीचा दिखाने लग जाते हैं कि नहीं आपने तो ग़लत किया है, आपसे नहीं हो पाएगा, ये क्या कर दिया आपने ऐसे कुछ करके। अ, तो मुझे उस सम समय पर ये होता है कि जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण के साथ बताती हूँ, कि मेरे को एक अ, प्रेज़ेंटेशन मैंने बनाई थी। तो उस समय पर क्या हुआ था कि मेरे को अ, क मैंने थोड़ी-सी शायद ग़लत भी बनाई हो, चाहे ठीक भी बनाई हो, लेकिन सामने वाले ने मुझे ये बोल दिया था कि ये क्या बनाया है, तुम्हें बनानी नहीं आती, तुम इतनी बड़ी हो गई हो उस चीज़ को लेकर। तो वो एक आलोचना थी और मुझे नहीं पता कि सामने वाला मुझे सुझाव दे रहा था या क्या कर रहा था लेकिन मैंने उसको आलोचना समझ ली और मैं शांत रह गई और फ़िर मुझे एक आत्मसंदेह होने लग गया कि शायद मैंने ही ग़लत बनाई है। और जबकि मैं घर से एक आत्मविश्वास पूरा एक विश्वास था अपने आप पे कि नहीं मैंने सही बनाई है और मैं बिल्कुल इ इस चीज़ को अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर पाऊँगी। लेकिन अ, जैसे ही किसी ने आके मुझे बोला मेरा सारा आत्मविश्वास वहीं पे ख़त्म हो गया और वो एक अ आत्मविश्वास एक आलोचना में बदल गया।
हुँ, हुँ। समझ रहा हूँ। हुँ। जी, देखिए बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातें। बिल्कुल, मुझे आपकी आलोचनाएँ भी समझ आ रही हैं। बिल्कुल, मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आपकी भावनाएँ क्या हैं। आप मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि आप सुनते वक़्त क्या सोचते हैं क्योंकि आप महसूस क्या कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे होते हैं? क्या महसूस कर रहे हैं? आपकी भावनाएँ क्या होती हैं उस समय?
जी, बिल्कुल, अगर मैं अपने सोचने के बारे में बोलूँ तो मैं महसूस यही कर पा रही होती हूँ कि स क्या मैंने सच में इतना ग़लत बनाया है। अ, या फ़िर जो लोग हैं वो मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। और मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मैं एक सकारात्मक तरीके से महसूस नहीं कर पाती। मैं हमेशा उस चीज़ को ग़लत ही ले जाती हूँ कि मैंने सच में ग़लत बनाया है, मुझे लग ही रहा था। पहले से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ग़लत बनाया है और कहीं न कहीं जो लोग होते हैं जो मुझे सुझाव दे रहे होते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो कहीं न कहीं मैं ये महसूस करती हूँ कि ये तो बहुत ग़लत बात है। ये तो सारे मुझे ग़लत ही बोल रहे हैं और मतलब उसको एक सुझाव की तरह नहीं लेती, एक आलोचना की तरह मैं लेने लग जाती हूँ और फ़िर उसको मैं सुन भी लेती हूँ और मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी मैंने उनके सामने ऐसे बहस करी है और सामने जाके तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। मैं बिल्कुल शांत रह लेती हूँ और उस चीज़ का एक कहीं न कहीं एक अ, मैं बोलूँ डिसएडवांटेज भी होता ही है। उसका जो होता है, लोग जो होते हैं वो कहीं न कहीं फ़ायदा फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और महसूस मैं यही कर पाती हूँ कि सामने वाले मेरी बात को समझे। लेकिन वो समझ नहीं पाते और कहीं न कहीं मैं भी फ़िर नकारात्मक रास्ते पर चल पड़ती हूँ।
बिल्कुल, बिल्कुल जी देखिए बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातें। बिल्कुल मुझे आपकी तकलीफ़ भी समझ आ रही है। और देखिए मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलूँगा कि बहुत जायज़ तकलीफ़ है बहुत लोग इस तकलीफ़ से जूझते हैं। तो आप ये कभी मत समझिए कि आप अकेले हैं और बहुत आसानी से भी आप निकल पाएँगे। आप मुझे एक और चीज़ ये भी बताइए उम, कि आपने अब तक क्या-क्या कोशिशें की है कुछ न कुछ प्रयास तो किया होगा आपने। तो क्या प्रयास रही हैं, क्या कोशिशें रही हैं? क्या वो स अ, सफ़ल हुई हैं? क्या वो नाकाम हुई हैं? और अगर नाकाम हुई है तो वो क्यों हुई हैं?
जी, बिल्कुल। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं इस अ, रास्ते से बाहर आ सकूँ। और इस चीज़ का सामना कर सकूँ। लेकिन अ, ऐसा होता है ना? कि मैं अ, मतलब ये कोशिश मैंने करी है कि कहीं न कहीं मैं सही और ग़लत में फ़र्क समझ सकूँ कि कैसे कौन मुझे सही तरीक़े से बता रहा है, कौन मुझे ग़लत तरीक़े से बता रहा है और मैं ध्यान से सुनने की कोशिश करूँ। लेकिन अ, मैं कोशिश पूरी तरह से करती हूँ कि मैं उनकी बात को समझूँ और कहीं न कहीं अ, सही और ग़लत में फ़र्क समझ सकूँ। लेकिन अ, वो समझ एक त अ, जैसे कह सकते हैं कि एक स अ, एक तरफ़ के लिए ही होती है। और एक समय के लिए ही होती है। उसके बाद मुझे फ़िर से वही हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रश्न पूछने से भी डरती हूँ कि मैं अगर मैंने प्रश्न पूछ लिया तो सामने से मेरे लिए और आलोचनाएँ निकल जाएँगी। तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम इतना भी नहीं कर सकते। तो अपने तरीके से तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैंने उनकी बातों को सुना है और प्रश्न पूछने की कोशिश भी करी है। और कहीं न कहीं अपनी अ, भावनाओं पर नियंत्रित रख के ध्यान से सुनने की कोशिश भी करी है। लेकिन इसका कोई परिणाम अच्छा नहीं निकला है कि मैं इस तरीक़ा का और इस चीज़ का सामना नहीं कर पाई हूँ अभी तक।
जी, देखिए बिल्कुल मुझे आपकी बातें समझ आ रही हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे सुझाव देने की। आप देखिए सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप उम, अपने जीवन में ना अ, साँस लेने की प्रक्रिया थोड़ा और बढ़ाइए। आप कोशिश करिए कि आप अनुलोम-विलोम कर रहे हैं या किसी प्रकार की ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप शरीर का जो भाषा होता है ना वो शांत करिए कि आप बहुत ज़्यादा म मतलब ए एक तो एक और चीज़ ये भी हो जाती है ना मुझे लगता है कि आप ना दूसरों की बातों पे इतना ध्यान दीजिए ही मत। कहीं न कहीं आपको सिर्फ़ अपने और अपने जीवन से मतलब होना चाहिए, बाकी लोगों को क्या लगता है, क्या सोचते हैं, उनका विचार क्या है? उनकी राय क्या है? उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना ही नहीं है, कहीं न कहीं देखिए अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान कम देंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। और एक और चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि, बहुत स्पष्टता से प्रश्न पूछिए, कभी भी जब आप प्रश्न पूछते हैं तो झिझकिए मत, कभी भी बहुत ज़्यादा अतिरिक्त आलोचना मत कीजिए। बहुत ज़्यादा अ, भयभीत नहीं होइए बिल्कुल स्पष्ट रूप से अ, प्रश्न पूछिए, स्पष्ट रूप से अ, बिना अ, मतलब ज़्यादा सोच-विचार किए पूछिए और एक और चीज़ ये भी होता है कि अ, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आप पूछ रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर अगर आपको किसी प्रकार की भावना आती है तो उसको तुरंत टालिए नहीं। आप उस चीज़ के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि चलो ठीक है, अगर आलोचना आ रही है तो बाद में एक बार सोचती हूँ। फिर से बाद में देखते हैं कि क्या परिस्थिति बैठती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अ, थोड़ी-सी चीज़ें बाद के लिए भी रखिए। और एक और चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप बचाव करने के लिए अगर जैसे बातचीत कर रहे हैं आप कहीं पे ये हो गए हैं, आलोचना आ गई है, तो आप बचाव करने के लिए 10 सेकंड अ, रुक कर अ, मैं, में बयान दे सकती हैं कि अ, कुछ और चीज़ों की बात कर सकते हैं और घुमा-फिरा के वापस से बात वहीं ला सकते हैं और एक और चीज मैं ये भी बोलूँगा कि विवाद से पहले आप ना अ, समय माँग लीजिए। समय माँग के अ, बाद में विचार करिए उसके बाद आपको पेशकश के बाद भी अगर लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए तो बढ़िए। एक चीज़ ये भी हो जाती है ना, कि अगर आपका मन शांत है तो अधिकतर समस्याएंँ आपकी शांत हो जाती हैं, तो मन का शांत होना ना बहुत ज़रूरी है। अब मन आपका कैसे शांत होता है, वो आपको कहीं न कहीं चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। चीज़ों को ना एक रूटीन अ, टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या चीज़ से आप ट्रिगर हो रहे हैं, क्या चीज़ से आपको तकलीफ हो रही है और किस चीज़ों से आपका मन शांत रह रहा है? तो मन शांत कैसे रहता है वो भी कहीं न कहीं आपको अ, ढूँढ़ना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। और एक चीज़ वो भी हो जाती है ना कि कहीं न कहीं अ, जब तक आप मतलब चीज़ों को एक नकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो आपको परिणाम भी नकारात्मक ही लगेगा। तो आपको अ, हमेशा सोचना ये है कि आप अ, चीज़ों को करने से पहले ही आपके दिमाग में एक सकारात्मकता होनी चाहिए। वो अगर होगी तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी और एक और चीज़ अ, आखिरी चीज़ ये हो जाती है कि, अगर आपको सकारात्मकता अपने मन से नहीं मिल रही है तो आपको अगर भीतर नहीं मिल रही है तो बाहर से ढूँढ़ना पड़ेगा। तो बाहर से आप ढूँढिए सकारात्मकता और बिल्कुल मुझे आशा है कि ये अ, सुझाव अगर आप पालन करेंगे तो आपके जीवन में आप इस परिस्थिति से बहुत आसानी से निकल सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं और अ, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।
जी। जी। जी। हुँ। जी। बिल्कुल मुझे आपके सुझाव बहुत अच्छे लगे, मैं सकारात्मक अपने ज अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आपका ये सुझाव देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे खुशी हुई मैं आपके किसी काम आ पाया। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।